Eee, ve hepsi ücretsizdi. Bu benim en çok ilgimi çekmişti. Eee, bu podyumlar da mesela doğal. Evin içinde bir yükselti koymuşlar ve orayı podyum yapmışlar. Hani gidip özel, böyle, eee, gösterişli hiçbir yer yok. Eee, sonra bu Evet, sonra bu devrimin yapıldığı dönemlerdeki silah ve çatışma ve mermi izlerine kadar hiçbir şey silmemişler. Mermi izlerine kadar duvarlarda duruyor tarih olduğu için.
Hı hı. Hımm, çok ilginçmiş gerçekten. Evet. Yani ben şeyi merak ettim. Hani sen böyle gerçekten çok güzel anlatıyorsun. Eee, oranın tarihini merak ettiğin için mi gittin? Bu yolculuk hani neden seçtin?
Hı hı. Eee, yani biraz, tabii, günümüzdeki sistemlerle ve oranın e, zıtlaşmasıyla ilgili tabii ki bildiğim bilgiler ve siyasi bilgiler doğrultusunda orayı da görmek istedim. Yani, eee, ben çok seyahat ediyorum. Eee, çok yer gezdim, eee, inanılmaz. O yüzden o orası çok farklı bir kültürdü ve bunu bir hiç yaşamadım diye orayı da görmek istedim.
Anladım. Hı. Hı hı. He. Anlıyorum. Yani, ben, eee, çok bahsettiğin için de sormak istiyorum. Eee, merak da ettim. Çiçeğin, eee, ismini de öğrenebildin mi?
Tabii. Buyur. Neyin? Anlamadım. Çiçeğin ismi mi? Ha, şöyle Evet evet. O zamanlar söylemişlerdi şimdi hatırlamıyorum ama bir ağaç var. Ağacın dallarında g eee turuncu, kırmızı, ince dallı çiçekleri vardı. Bütün ıh ıhlamur gibi ama ıhlamur da değil ama ıhlamurla vanilya karışımı bir koku veriyordu doğaya.
Eee, "Her her yer buram buram çiçek kokuyor." demiştin. Evet. Hı hı. Anladım. Yani her caddede mahallede var mı koku? Yoksa semte göre değişiyor mu?
Her yerde. Her yerde, Küba'nın her yerinde.
A, evet, evet. Çok güzelmiş yani.
Evet, evet, çok ilginçti. Sonra Hı. Sor lütfen.
Ya, se evet. Eee, yani, dedim bu seyahatte, eee, gerçekten farklı bir bakış açısı da kazandırdı gibi geldi bana.
A! Bak, buna çok güzel bir örnek vereyim. <sniffs> Geri dönüşüm birçok ülkede ve özellikle Avrupa ülkelerinde veya başka ülkelerde mutlaka yapılıyor ve biliyoruz ve duyuyoruz, görüyoruz, işte, haberlerde örneklerini biliyorum da zaten kendim yaşadığım için. Ama ben hayatımda hiç bir çöpü attığım anda arkamı t attığım dediğim ya, çöp kutusuna plastik bir, eee, su şişemi a koydum. Sonra bir şey oldu, düşürdüğümü sandım bir şeyi. Sonra "Bir geri gideceğim." dedim. Yani gittiğim 5 adım diye düşün. Döndüğümde çöp kutusu bomboştu. Önce zaten bütün çöp kutularının bomboş olması çok ilgimi çekmişti.
Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ev Evet. Evet. Hı hı. A, çok ilginç gerçekten.

Anladım, değişik bir seyahat deneyimi olmuş bence sizin için. <chuckles>
Çok ilginç. Böyle bu başlangıcı oldu bir de yani, hani, bu başı daha. <chuckles> Başında böyle başladı Küba, yani, zaten çiçek kokusu. Tabii tabii. <chuckles> Tabii tabii, çiçek kokusundan sonra bir de böyle bir deneyim, yani çok mistik bir deneyim yaşadık. Eee, sonra, eee, biz bir rehberim arkadaşımız vardı. Rehber arkadaşımız bize dedi ki: "Ben sizi gezdireceğim. Bütün devrim tarihini işte burada neler yaşandı, nasıl oldu, her şey." Bu arada, eee, şöyle hayal edebilirsin; evler eski. Yıkık dökük ya da kurşun izleri her yerde duruyor. Yani, onlar hâlâ değiştirilmemiş. Olduğu gibi bırakıyorlar, koruyorlar eski hâlini.
Evet, evet, eşin de seninle aynı düşüncede mi? O da farklı geldi mi? <chuckles> Hı hı. E ha ha. Hı hı. A! Hımm. Yani geçmişe mi bağlılık yoksa imkânlar mı kısıtlı da, eee, değiştirmiyor? İkisi bir arad
İkisi bir arada. İkisi bir arada, dengeli. Eee, ımm, Küba'nın ş o günkü hâlâ, eee, gündem ge olan, s eee, siyasi sisteminde bir sıra var. O sıraya göre gitmesi gerekiyor. Onay geldikten sonra yenileme çalışması yapabiliyorsunuz.
Hımm. Yani bütçeye göre hareket ediyorlar herhâlde.
Eee, biraz öyle. Bir de izinleri gerçekten kontrollü olarak veriyorlar. Doğayı da korumaya çalışıyorlar, ııı, diye söylendi bana. Eee, ayrıyeten de, eee, işte, tarihlerini bozmak istemiyorlar. Tarihi korumaya çalışıyorlarmış. Bu sebepmiş, bunlardan biriymiş. Eee, sonra, eee, biz bu bi müzeyi, işte, müzeleri gezeceğiz. Eee, sokakta yürüdüğünüz sokakta yürüyorduk. Yürürken, eee, kafanızı çeviriyorsunuz böyle, eski bir bina. Binanın böyle bir an böyle büyük camları var, uzun, i dar, ince camları. O dar, ince camların içine bakıyorsunuz, mankenler podyumda, eee, yürüyüş yapıyorlar.
Hımm. A! Çok iyi. Eee, çok Hı hı. Çok iyi aslında. Evet. Hı hı. Hı hı. A! Çok ilginç.
Evet, ve dönüp bakıyorsunuz böyle yani ben şu an, eee, moda şovumu izliyorum diye böyle hani, "Evet, evet." dedi. "Evet, bunu yapıyorsunuz." dedi. A, dedim: "Tamam." Sonra kafayı döndürüyorsunuz gene aynı şekilde, eee, ve acayip müze var. İnanılmaz müze var her yerde, her köşe başı müze.
<chuckles> Ha ha. Hımm. Tari tarihi korumuşlar mı yani müzele neler vardı? Dikkatini çeken neydi?
Evet, evet. Her, her köşe başında olması benim çok dikkatimi çekmişti. Hepsinin içine girmemiştim ben. Ama müz ha ha hiçbir ücreti değil. Ne turiste ne de yerliye.
Hımm. Ücretli mi peki müzeler? A! Çok iyi. A! Çok güzel.